Ja, okay. So, ich bin vor a gespannt o ich habe dich eben unterbrochen. Sorry, sorry, da ne, nicht sorry dafür, sondern, äh, bitte weitermachen. <laughs>
Ich frage mich nur <chuckles> ähm, hm, ja, also, was hatten wir denn? Ich hatte gesagt, dass n da eine Möglichkeit ist, äh, dass, äh, dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr funktioniert. Das Nächste ist, dass man, hm, vielleicht, äh, diese fundamentalen, frühkindlichen Erfahrungen noch mal real ausleben möchte. Ähm, was gibt's noch für Erklärungen? Ja, tatsächlich auch, ne ja
Bezieht sich das bei dir eher auf die früh auf die frühkindliche Phase?
Bitte?

A als Ausweichreflex.
Ja, genau.
Okay, okay, interessant. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Eine andere wäre, hm, da kann ich 'n Beispiel nennen von mir selber als Kind, äh, da kamen so die Computerspiele auf, so die Spielekonsolen. Hm, da gab's so verschiedene Genres, so, ach, w wa wa was also, Sportspiele, Kampfspiele, Abenteuerspiele, äh, äh, Rollenspiele und so weiter. Ähm, und ich mochte immer so diese Rollenspiele, wo man so rum re rumläuft und dann findet man so 'ne Karte und dann kann man mit der Karte das Dorf erkunden und dann kann man da im Wald 'n Schloss finden und dann kann man die Prinzessin retten und solche Sachen halt, ne? <chuckles> Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt als Kind war es natürlich keine Flucht, weil es nicht anders ging, als eben das zu machen. Aber im Erw im Erwachsenenalter habe ich dann das das r real werden lassen, indem ich, äh, 'n Jahr in Australien verbracht habe und dann musste ich nämlich wirklich die Karte finden, äh, um mich zu orientieren. Da musste ich wirklich meine Wegpunkte finden, Orte, an die ich gehen kann. Da hat man dann wirklich mal von dem alten Mann, äh, w 'ne Dose Thunfisch geschenkt bekommen, um zu überleben oder was? <chuckles> Und da habe ich eigentlich diese diese diese diese fiktionale Welt aus der Kindheit real ausgelebt.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay. Mhm.